เอ่อ จริง ๆ แล้ว ผมอยากให้เขามองว่าผมเป็นคนที่ เอ่อ เรียกว่าจริงจังนะ จริงจังแล้วกัน กับ กับเรื่องต่าง ๆ คือหมายถึงว่า เอ่อ
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ
ผมก็ ผมว่าผมก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดูจริงจังนะ แต่แบบว่าเวลาเราแสดงความคิดเห็น หรือว่า เอ่อ มีแบบว่ามีแง่มุมต่าง ๆ ในที่ทำงานเนี่ย เออ มันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้รับการโต้ตอบ หรือได้รับการนำไปคิดต่อสักเท่าไร อย่าง คือ ครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วแบบ ค่ะ อา มี มีเหตุการณ์ไหมคะ ที่ ที่เราแบบได้แสดงความคิดเห็นนั้น แล้วเรารู้สึกว่า เพื่อนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจกับตัวเรา?
เอ่อ แบบว่า ครับ อา ใช่ คือใน ในประสบการณ์ผมเนี่ย ผมก็มีการเปลี่ยน ท ที่ทำงานมาประมาณ 2-3 ที่แล้ว แล้วในแต่ละที่เนี่ย คือ เอ่อ ผมก็จะเห็นจุดที่แบบว่า มันควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ไม่มากก็น้อย แล้วทีนี้เนี่ย เอ่อ ผมก็จะทักกับทาง เอ่อ เริ่มต้นก็อาจจะทักจากเพื่อนร่วมงานก่อน หรือทักจากเรื่องหัวหน้าก่อน อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เสนอในที่ประชุม แต่ว่าหลาย ๆ ครั้ง คือมันก็มักจะถูกมองข้ามไป ดังนั้นตรง ตรงนี้เลย ก็อาจจะเป็นปัญหานิดหนึ่ง ที่ว่าอยากให้เขามองว่า ผมจริงจังมากขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่ง
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม แล้วแบบเนี้ย ค่ะ อ๋อ แล้วแบบเนี้ยเราได้มีการแบบ เขาเรียกว่า ไปขอคำปรึกษาจากหัวหน้าไหมคะว่า เอ่อ ลักษณะของเราเนี่ย มันเป็น มัน มันมีความ เรียกว่าต้องการให้ลักษณะ หรือว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ย มีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันที่เราแสดงเนี่ยมีความน่าเชื่อถือยังไง ได้ ได้แสดง ได้แบบไปขอความคิดเห็นไหม?
ครับ ครับ เอ่อ ตรงนี้ ครับ ก็ตรงนี้ก็ ยังไม่ได้ปรึกษาโดยตรงอะนะครับ แต่ว่าผม ผมคิดว่า เอ่อ มันน่าจะเกี่ยวกับหัวข้อที่ผม เอ่อ หัวข้อที่ผมไปมีข้อคิดเห็นด้วย หรือว่าไปทักเขาด้วยแหละ ใช่ ๆ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่คือมันมา ไม่ได้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับงานโดยตรง แต่ว่าเกี่ยวกับ เอ่อ ลักษณะการบริหารเสียมากกว่า อา เหมือนหมายถึงแบบว่า ลักษณะการบริหารในออฟฟิศ อะไรเงี้ย เสียมากกว่า อย่าง อ่า ที่ทำงานล่าสุด ที่ผมนึกออกอะนะครับ อันนี้ก็คือ เอ่อ ผมเนี่ยไปทักเรื่องการวัดผล KPI ที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ ใช่ ก็คือ เอ่อ เขาใช้เกณฑ์ เกณฑ์เดียวกันในการ อะ ในการวัด KPI ของทั้งแผนก แต่ว่าในส่วนที่ผมดูแลเนี่ย เอ่อ เป็นส่วนที่ลูกค้ามีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่ง เอ่อ โดยทั่วไปเนี่ย ใช่ คือเขาจะวัดด้วย อ่า ยกตัวอย่างคือ เขาจะวัดด้วยจำนวน อย่างเงี้ยครับ อย่างเช่น เอ่อ วันหนึ่งทุกคนจะต้องดูแลลูกค้าให้ได้ 50 คน สมมตินะครับ ประมาณ อ่า ตัวเลขประมาณนี้ อะ 50 คน แต่ทีนี้เนี่ย เนื่องจากแผนกผมมันเป็น อะ หมายถึงว่าส่วนลูกค้าที่ผมดูแลเนี่ย เป็นลูกค้าส่วนที่เฉพาะ วันหนึ่งไม่ถึง 50 คน วันหนึ่งได้ประมาณแบบ 15 คน 20 คน แค่นั้นเอง ซึ่ง แต่ถูกใช้ KPI ตัวเดียวกันในการวัด
อ๋อ ค่ะ อืม ไปพรีเซนต์ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อืม เหมือนเราไปติง ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ